<tsk> Ờ, mình thì đó, thì vừa nãy mình có nói là về việc là mình quản lý thông minh ấy. Thế thì <tsk> bây giờ bạn có thể gọi là biến tấu một chút đi, tức là bạn thay thịt đỏ bằng thịt trắng, như bạn nói là, bằng, à, ức gà này, đó. Nhưng mà bạn hoàn toàn bạn có thể ăn thêm một chút các gia vị, không quá nhiều, nhưng mà đó bạn thêm một tí gia vị vào, để thay đổi một chút và khiến cho cái món ăn đúng rồi, nó ngon miệng hơn. Một số một số các loại sốt á, nó bán sẵn, bày bán sẵn ở siêu thị, và thực sự là nó không có quá nhiều muối đâu, nên là bạn, ừ, bạn hoàn toàn có thể tham khảo xem. Rồi ví dụ như là, ôi, bây giờ thi thoảng cuối tháng anh em rủ muốn uống tí gì có tí cồn quá, thế thì bạn cũng chia sẻ một chút là "Ờ, với cả mọi người là, bây giờ tôi bị gút ấy nên là ăn nhẹ, thì anh em do cho tôi thay bia bằng rượu vang đỏ." Tại vì, đúng rồi, bạn hoàn toàn có thể uống rượu vang đỏ, nhưng mà uống thật là ít thôi. Đấy, thì nó hoàn toàn có thể gọi là, à, đảm bảo cái việc là bạn, ồ, tôi tôi thèm quá các thứ này kia, nhưng mà vẫn quản lý. Đúng rồi, đấy, và phải uống nước thật là nhiều, tránh nhịn đói và đúng rồi, và nhất quyết là bạn phải hạn chế bia nha. Đó nên là mình mới chia sẻ là bạn phải phải phải bỏ bỏ bia đi, và bạn, ừm, thay bằng rượu vang một xíu. Đấy.
À, rồi. Ưm, ừm. À, thêm gia vị, ừm, hợp lý đấy! À, ra vậy! Ừm. <chuckles> À, ơi. Ừm. Ừm hừm, hợp lý chứ! Ừm. À! Uống nhiều nước, rồi. Có hại. À, thay rượu bia bằng rượu vang. Nhưng có khi nào mà mình ngồi trên bàn nhậu, mà là mình lại phải đi xách nguyên một cái chai rượu vang đi, a, lếch thếch đem theo như vậy nó có quá cồng kềnh không bạn? <chuckles>
Đúng rồi. <laughs> <tsk> Nếu mà như thế thì, ừm, bạn lại cần phải bỏ hết. <chuckles> Đó, bạn lại cần phải bỏ hết, bạn lại không uống được gì nữa, đấy.
Ừm. À, bỏ hết rượu bia thì có vẻ là cũng hơi khó, và cũng, à, làm anh em cảm thấy họ cũng không thông cảm được đâu, ừm.
Hơi khó cho thời gian đầu, đúng không? Ừ, đấy. Nên là thôi, thế thì thôi cũng cố gắng chia sẻ kỹ với cả anh em một chút, đấy là <tsk> "Thôi anh em cũng phải thông cảm cho tôi, chứ bây giờ mà uống bây giờ là về sau là lại nằm luôn đấy, là không có uống hay là không gặp được anh em nữa, thì thì bây giờ chọn cái gì?" Đấy, thế thì bạn thử nói chuyện tếu tếu như thế xem, ừm.
<chuckles> À, ra vậy. Ừm, cũng hay đấy! Vậy, à, c cũng, ơ, ờ, có một số người nói là kiểu như bị gút thì có thể uống thêm một số loại thuốc đông y, rồi thuốc nam tự cắt ấy, thì theo bạn thì có nên áp dụng thử cái những cách này không?
Đấy, đấy. Ưm, ưm. Đúng rồi.